जी, अ, सबसे पहले ना मैं बताऊँ कि मुझे पार्टी में जाना ये सब पसंद नहीं आता। क्योंकि ना, अ, मुझे पार्टी में अक्सर जैसे हमारे यहाँ शादी-विवाह की पार्टी होती है और अक्सर हम लोग दोस्तों के साथ भी पार्टी करने जाते हैं किसी बर्थडे पार्टी में और तो मैं ये बताना चाहती हूँ ना आपको कि, अ, अक्सर क्या होता है कि मैं शादी-विवाह में जाती तो हूँ अच्छे से बन-ठन कर फ़िर वहाँ की आन जो आंटियाँ होती हैं ना, वो जज़ करती हैं अरे इसकी तो दोनों बहनों की शाजि शादी हो गई अब तो इसकी बारी है और फ़िर लोग लड़का खोजने लगते हैं। और फ़िर काफ़ी मेरा मज़ा जो है ना, वो काफ़ी ख़राब कर देते हैं वो लोग मैं समझ नहीं पाती कि मैं किसी रिचुअल्स को देख नहीं पाती हूँ दूल्हा-दुल्हन की मुझे उससे ना, अ, काफ़ी नफ़रत होने लगती है मुझे जाना भी पसंद नहीं है शादी में मुश्किल से मैंने पूरे जीवन में ना 3 से 4 शादियाँ ही अ, अटेंड करी होंगी इस कारण जब से मैं बड़ी हुई हूँ और बचपन में तो मैं ऐसे भी नहीं जाया करती थी कहीं भी। तो
अच्छा।
ये सभी चीज़ें हैं ना, जो मुझे पार्टी में जाने से ना असहज महसूस कराती हैं। और अक्सर मैं दोस्तों के साथ भी पार्टी में जाती हूँ ना? तो मैं थोड़ी-सी अलग-थलग महसूस करती हूँ जैसे वो लोग काफ़ी डिफ़रेंट होते हैं उनके अ, जो खाने के चॉइसेस हैं और उन उन्होंने जो ड्रिंक्स वग़ैरह बाकी सब जो भी करते हैं ना, मुझे काफ़ी असहज-सा महसूस होता है क्योंकि मैंने अपने जीवन अवधि में ये सब किया नहीं और अ, मैं ऐसे कभी वातावरण में रही नहीं हूँ इसलिए ना, मुझे थोड़ा-सा डिफ़रेंट लगता है। हालाँकि मैं उसमें अपने आप को ढालने की कोशिश करती हूँ पर ऐसा हो नहीं पाता तो इसके लिए ना, मुझे आपकी बहुत ज़्यादा ना, सुझाव की आवश्यकता है। आप मुझे बताइए कि मैं कैसे सब चीज़ों को छोड़कर कैसे मैं उसमें मज़े कर सकूँ, कैसे लोगों की बातों को अम विनम्रता से टाल सकूँ? और कैसे मैं इसे हैंडल करूँ?
ठीक है। हाँ। छा बिल्कुल, बिल्कुल समझ पा रहा हूँ और देखिए अ, आपकी ये जो भावनाएँ हैं ये बहुत ही अ, कॉमन है क्योंकि देखिए हर लोग होते हैं वो कहीं न कहीं ज़्यादातर लोग पार्टी में असहज महसूस करते ही हैं और ये घबराने की बात नहीं है ये बिल्कुल ठीक हो सकती है परेशान मत होइए। आप बिल्कुल सहज महसूस करोगे। लेकिन देखिए मैं थोड़ी बातें और जानना चाहूँगा अ, आपके बारे में। तो मैं ये जानना चाहता था कि आपको सबसे ज़्यादा चिंता किस बात की रहती है या कोई शर्म लगता है या दबाव आता है या आपको लगता है कोई जज़ कर करेगा किस बात की चिंता पार्टी में रहती है? इसके बारे में थोड़ा बताइए मुझे।
जी। जी, देखिए, बिल्कुल आपने सही अ, प्रश्न किया मुझसे तो ऐसा होता है मेरे साथ अक्सर ही। और जैसे मैंने 2 आपको स्थिति अपनी साझा करी एक जो हमारे परिवार के साथ पार्टियाँ होती हैं शादी-विवाह जैसा समारोह में जहाँ पूरे र नाते रिश्तेदार होते हैं और एक हमारे मित्रगण जिनके साथ हम पार्टियाँ करते हैं। तो जहाँ परिवार की बात करूँ ना तो मुझे शर्म आती है इस बात से कि अ, लोग कैसे हमारे एरा को नहीं पहचान रहे हैं और कैसे वही आंटियाँ जिनकी ज़िंदगी अच्छी नहीं चल रही है वही सब कैसे मुझे उसी चीज़ों में बाँधने पर टुल तुली हुई हैं यहाँ तक कि मेरी माँ, बहनें। इन्हीं सब चीज़ों में क्यों बाँध रही है मुझे जब वो ख़ुद ही ख़ुश नहीं हैं। तो ये तो पहली हो गई। और दूसरी, मुझे शर्म आती है इस बात से मुझे दोस्तों के बीच में कि मैं ना कभी वैसे अपने आप पे ध्यान नहीं दिया मैंने अपनी ज़िंदगी में कि मुझे कौन-से कलर की मेरी फ़ेवरेट ड्रेस है कौन सही अच्छे कपड़े मुझ पर जचते हैं और मैं ना काफ़ी बचपन से ना बस पढ़ते आ रही हूँ लोगों को पढ़ाते आ रही हूँ लोगों को सिखाते आ रही हूँ तो मुझे ना समय ही नहीं मिला कि मैं इन सि इन सब चीज़ों पर ध्यान दूँ। हालाँकि हमारे माता-पिता भी इतने उत्साहित नहीं किए हैं कि थोड़ा अ, चेहरा ठीक कर लो, थोड़े बाल बना लो, थोड़े बन-ठन के निकल जाओ, थोड़े मॉल्स घूम लो। इन सब चीज़ों पर कभी ध्यान नहीं दिया उन्होंने और हमने भी काफ़ी अ, अपनी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया तो मुझे शर्म आती है थोड़ी कि अ, लोग मुझे जज़ करेंगे जब मैं पार्टी करने जाऊँगी अ, शायद उनके अकॉर्डिंग मैं अच्छी नहीं दिख रही होंगी लोग उन्हें मुझे जज करेंगे और ऐसा होता भी है मेरे साथ हमेशा लोग मुझे जज़ करते हैं बिना मेरे बारे में जाने और मुझसे भी ज़्यादा वो मेरे आप मुझे ना समझ लेते हैं कहीं न कहीं और मुझे समझ में नहीं आता मैं इसे कैसे स अ, मतलब कैसे सुधारूँ इन सब चीज़ों को?
अच्छा। हाँ। हुँ। अच्छा। बिल्कुल, बिल्कुल। समझ पा रहा हूँ आपकी बात कहीं न कहीं। और देखिए अ, आप इसके बारे में तो मत ही सोचिए क्योंकि देखिए, आपने बहुत ही अ, पढ़ाई करी है, ज़रूरी नहीं है मॉल्स घूमो, ये सब चीज़ें करो। लेकिन देखिए, मैं और चीज़ें जानना चाहूँगा कि अ, आपके बारे में अ, जैसे मुझे ये बताइए कि जैसा आप पार्टी में जाते हो, आपके दोस्त जज करते हैं, तो क्या अ, कभी किसी ने आपको कुछ बोला कि म अ, जो आपको पता चला कि मैं वो आपको जज कर रहे हैं? या ये भी बताइए मुझे कि आप ज़्यादातर अ अ, कितनी बार और किस तरह की पार्टियों में जाती हो?
जी हाँ। बिल्कुल अ, मैं बता दूँ मैंने अभी हाल ही में बर्थडे पार्टी और ये नवरात्रा टाइम्स जो होते हैं अ, डांडिया नाइट्स वाले पार्टीज़, मैं उसमें गई हूँ। और कहीं न कहीं मुझे ड्रेस को लेकर मैंने अच्छे से रेडी भी हुई और अच्छे से मैं गई भी, पर उसके बाद मेरी अ, दोस्ती थोड़ी बिगड़ गई है मेरे दोस्तों के साथ। और उन्होंने मुझे जज किया हर एक एंगल पे कि अच्छा, मैंने अ, इतना लेट कर दी कि हम लोगों ने कपड़ा नहीं लिया ,और वो वहाँ पहुँचने के बाद हम लोग सेम अ, कैब में नहीं ज जा पाए, वो अलग निकल गए, हम लोग अलग निकल गए। तो ऐसा हो गया कि अ, लोग जज कर लेते हैं, और बहुत सारी ऐसी स्थिति बन जाती है ना कि लोग आपसे पूछे बिना आपके साथ अलग व्यवहार करने लगते हैं कि आखिर आपने इस ऐसा क्यों किया, आपने अपने स्वास्थ्य के कारण ऐसा किया कि आपको अन्य भी कोई परेशानियाँ हैं। अ अ, लोग एक-दूसरे से बात करने से बेहतर समझते हैं ऊपर-ऊपर से एक-दूसरे को व्यावहारिक तौर पे जज करना। बस इतना ही मैं बताऊँगी।
हुँ। अच्छा। जी। बिल्कुल, बिल्कुल समझ पा रहा हूँ आपकी बात कहीं न कहीं अ, लोग होते हैं देखिए पार्टियों में अ, देखते हैं एक-दूसरे को और अगर आपको जो जान रहे होते तो बिल्कुल वो ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, समझ पा रहा हूँ आपकी बात को। लेकिन मैं ये भी जानना चाहूँगा कि अ, आपने पहले किसी तरह की तैयारी या उपाय आज़माए हैं पार्टियों के लिए?
जी हाँ। जी हाँ। बिल्कुल, मैं हमेशा से ना अ, तैयारियाँ करती हूँ लगभग अगर मुझे कहीं जाना होता है ना, तो मैं उसके लिए अच्छे से कपड़े उस व त्योहार के अकॉर्डिंग या फिर उस पार्टी के अकॉर्डिंग मैं कपड़े लेती हूँ ताकि उस उन लोगों के साथ में अलग-थलग ना दिखूँ। मतलब मैं बिल्कुल भिन्न ना लगूँ मैं उन्हीं की उन्हीं लोगों जैसी हिस्सा बनूँ औ जैसे हम सब तो एक ही है। अ, मैं नहीं कह रही कि मैं बहुत भिन्न हूँ, बस मेरा इतना कहना होता है कि अ, मैं थोड़ी-सी अ, इन सब चीज़ों में ना अ, अंतर्मुखी हूँ, इंट्रोवर्ट जिसको बोलते हैं और मैं बाकी सबके लिए ना बहिर्मुखी टाइप हूँ। और ऐसा हो भी जाता है कि मैं हमेशा से कोशिश करती हूँ कि चीज़ें सही से चले अम मैं बहिर्मुखी हूँ जब मुझे शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करना होता है, लेकिन पार्टी वग़ैरह में ना मुझे कुछ समझ में नहीं आता लेकिन मैं तैयारी ज़रूर करती हूँ। जैसे हाल ही में डांडिया नाइट्स के लिए मैंने अच्छा-सा लहँगा-चोली खरीदा और फिर मैं अच्छे से तैयार हुई इयररिंग्स लिए, सैंडल पहने सुंदर से इन सभी को मैंने उसी दिन खरीदा अपने प्रिय मित्रों के साथ जाकर, तो ये सब तैयारियाँ मैंने की हैं। और बर्थडे पार्टी के लिए भी मैंने पहले से एक क्लोथिंग खरीदी हुई थी और उसे मैंने पहना और मैं अच्छी भी दिख रही थी, बस मैं एक तैयारी नहीं कर पाई कि मैं खुद का मन नहीं बना पाती हूँ कि अब मुझे इनके साथ डांस करना है। मैं कैसे व्यवहार करूँ ताकि उनको अच्छा लगे, कभी-कभी ना मैं ओवर व्यवहार कर देती हूँ लगता है उनके साथ और खुद को मुझे अच्छा नहीं लगता।
छा अच्छा। हाँ।
मैं कैसे इन सब चीज़ों में सही अ, खुद को बना पाऊँ इस चक्कर में और भी चीज़ों को बर्बाद कर देती हूँ, मुझे लगता है ऐसा।
बिल्कुल, देखिए अ, ऐसा आपको नहीं लगना चाहिए मुझे जहाँ तक लगता है और क देखिए आप इस बात को लेकर परेशान ना होइए कि आपने पढ़ाई करी तो आप वैसे नहीं बन पाओ, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप शुरुआत से ही वैसी हो। देखिए आप पहले ज़िंदगी में अ, सक्सेस पाना, पढ़ना-लिखना वो ज़रूरी होता है। अ, हम बदलाव तो बाद में भी कर सकते हैं अ, कपड़े तो कभी भी ले सकते हैं अ, खुद को ठीक तो कभी भी कर सकते हैं, हाँ लेकिन हेल्थ पे ध्यान देना ज़रूरी है। अ, तो ज़रूरी नहीं तो उस उसको लेकर आप चिंतित ना होए। सबसे पहली बात कहूँ तो कोई बात नहीं अगर आपने ये सब चीज़ें नहीं की तो सबका अपना है, कु कुछ लोगों ने किया तो अच्छी बात है, जो नहीं किया तो वो भी देखिए ठीक है तो इस बात को लेकर परेशान ना होए आप। और मैं बताना चाहूँगा कि देखिए आपने फैमिली की बात करी कि अ, फैमिली पार्टी में ऐसा होता है कि लोग कंपेयर करते हैं कहीं न कहीं और कई बार अ, लोग होते हैं वो अ, ऐसी चीज़ें भी बोल देत बोल जाते होंगे जो आपको बुरा लग सकता होगा। तो वो लोग थोड़ी पुरानी सोच को लेकर बात करते होंगे। तो अ, देखिए उनकी बातें कहीं न कहीं आपको डिफाइन नहीं करती। आप जानते हो कि आप कैसे हो नहीं हो। तो उनकी बातों को इतना दिल पर ना लिया करो, तो उनकी जो भी बातें हैं वो तो बस कान तक ही रखो, कोशिश करो। तो ये बात है और देखिए अ, कोई अ, ऐसी जजमेंट पास करे या कोई बात कहे तो देखिए हर बात का जवाब भी देना मुझे लगता है कहीं न कहीं ज़रूरी नहीं होता है। हाँ, साइलेंस भी एक रिस्पॉन्स हो सकता है, आप शांत रहें, सुनें उनकी बात, कान तक रखें फिर भूल जाएँ, अगर बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा बोल देते हैं वो जो बुरा लग जाता है पार्टियों में या कहीं भी तो थोड़ा मुस्कुरा दें या टॉपिक हो सके तो बात कर टॉपिक उस समय चेंज कर दें। देखिए एक्सप्लेनेशन देना ज़रूरी नहीं होता है, तो अ, ऐसे लोगों पे ना अपनी एनर्जी अ, कोशिश करो ना वेस्ट करने की। देखिए अ, और कई लोग होते हैं वैसे भी जो बहुत ऐसी चीज़ें बोल देते हैं, बार-बार फिर भी आपको कोशिश करते हैं किसी भी तरह से भड़काने की, पार्टियों में होता है ऐसा, जैसे आपने बताया कि आप कुछ इतन आप पार्टी में ऐसी चीज़ें लोग करते हैं जो आपको नहीं पसंद आता तो उसमें कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपको भड़काने की कोशिश करेंगे बार-बार जज करेंगे, उसमें बात करेंगे तो फिर आपको भड़काने की ट्राई करेंगे तो कोशिश करें कि अ, आप अपने हिसाब से चलें और कुछ बोलें तो अ, बोलें अरे तुम्हारा तो ये हो रहा है, तो आप बोलो मैं अपने हिसाब से चल रही हूँ, मैं इसपे काम कर रही हूँ, ठीक कर रही हूँ। हाँ, मेरे तो बस इतना ही बोल के निकल जाना है ना कि आपको एक्सप्लेनेशन देना है। तो ये सब चीज़ें आप कर सकती हो। और उसके देखिए उनका जो भी बात है उसको ओपिनियन की तरह समझो आप ये ना कि अ, सच समझ लो कि हाँ, वो कह रहे हैं तो सही ही है। सच समझने का ज़रूरत नहीं है, देखिए जजमेंट करना उनका नज़रिया होता है और सच आपकी जिंदगी है, आपकी मेहनत है वो सच है। ओपिनियन को दिल तक मत आने दो आप सिर्फ कान तक ही रखो। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो। तो अ, अपनी वैल्यू खुद डिसाइड करो आप। ये जी मेरी यही सलाह रहेगी फिलहाल के लिए।
जी, बिल्कुल। हाँ जी। बिल्कुल। सही कहा आपने। बिल्कुल। समझी। हाँ जी। जी, हाँ बिल्कुल, आपने काफ़ी अच्छा सुझाव दिया आपने मेरी सारी चिंताएँ दूर कर दी और मैं आपकी बातों को ना बिल्कुल धैर्यपूर्वक सुना और उसे अ, अपने जीवन में लागू भी करूँगी, धन्यवाद।
जी, आपका